Oke, nah kalau, Kakak, sendiri juga kalau tadi ya kalau kita mau bungkus usahain bawa Tupperware sendiri gitu dari rumah gitu ya. Itu kan untuk makanannya, kalau minumannya, Kak, dalam rutinitas sehari-hari apakah, Kakak, eee, orang juga yang, eee, berprinsip, mmm, mendingan bawa tumbler gitu ya, supaya mengurangi sampah plastik juga gitu ya, Kak, ya?
Betul, tuh. Iya, betul. Betul betul, iya tadi saya juga disebutkan kan, saya juga selain bawa tempat makan sendiri juga bawa tempat minum sendiri. Sampai sekarang pun masih juga daripada saya kan lumayan ya beli air tiga ribu Rp.4000 Rp.5000. Nah, sementara kita juga kadang itu bisa 3 botol ya. Misalnya, itu aja udah lumayan ya, nah iya, air kan penting banget ya bisa Rp.10.000 sehari kan lumayan ya buat air daripada gitu juga buat ngurangin ongkosnya juga dan juga untuk sebenarnya penyumbang sampah plastik terbesar itu adalah botol air itu sebenarnya, kemasan air. Iya, sebenarnya paling besar itu ya. Jadi, sebenarnya botol air, gelas air mineral, mmm, minuman sih, sebenarnya paling banyak yang ini mmm, paling banyak menyumbang sama plastik itu. Jadi kemasan minuman, nah makanya daripada saya nambah-nambah yaudah saya lebih sering bawa minum bawa minum dari rumah pakai tumbler gitu, kemana-mana air putih itu, dan lebih sehat juga air putih daripada minuman berbisa bermanis itu.
Mmm. Oh, gitu. Betul betul betul. Mhm. Betul, kebuturan kebutuhan sehari-hari ya. Oke oke oke. Oh, lebih banyak air ya? Ya, oke. Heeh. Wah, keren keren keren, oke, benar benar. Betul, lebih sehat dan kalau di kantor ada galon tinggal diisi ulang ya, Kak, ya lebih hemat juga ya.
Heeh, betul banget, Kak. Nah, itu dia dan juga kan jadi lebih higienis juga jadinya.
Kak t

Tentang sama plastik ini, terutama mengolah sampah ini, emang harus dididik dari kecil, heeh. Harus dari seg dini dan ditanamkan mindset-nya sejak dini, supaya terus teringat sampai dewasa.
Mengkhawatirkan juga ya. Oke oke. Nah, Kak, menurut Kakak, eee, Kakak kan ada, mungkin bisa dibilang kalau Kakak tadi bilang peduli Kakak, bagian dari 10 atau 30% yang, Kakak ceritain tadi gitu ya. Tapi ada orang yang mewah bahkan enggak peduli gitu. Menurut Kakak, faktor-faktor apa sih yang ngebuat mereka tuh enggak peduli dan peduli, Kak?
Betul, Kak, betul. Mhm. Jadi, ada nih, kalau misalnya orang kaya mungkin ya, mungkin menurut saya tuh faktor tanggung jawab mereka sih, tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Karena mungkin mereka ngerasa, "Oh aku punya duit, aku punya kuasa gitu ya udah aku bebas melakukan apa aja," ada mungkin yang kayak gitu ya. Jadinya mereka dari sisi narsisnya juga ya. Jadi ya, "Aku punya duit aku punya kuasa, oh bebas melakukan apa aja," gitu loh. Kalau misalnya kena masalah, ya udah duit nih ada gitu tinggal, jadi mereka rasanya enggak punya memiliki, rasa kurang memiliki, rasa kurang tanggung jawabnya. Rasa terlalu, eee, apa ya, terlalu ya superiornya kayak gitu sih, biasanya, kalau misalnya itu dia orang kaya. Iya?
Mmm. Iya, iya. Mhm. Iya iya. Mhm. O ot Oke. Iya iya iya. Superior ya, Kak, ya? Atau mungkin, sampai heeh. Sampai ada yang berpikiran gini kali kayak, "Enggak apa-apa ntar juga ada yang beresin," gitu ya, Kak, ya. <laughs>
Betul betul. Nah itu, "Itu bukan tugasku," itu kan ada banyak tuh kayak gitu. "Itu tugas kamu, bukan tugasku," heeh kan. "Kamu sudah dibayar sama ini sama pajak," kayak gitu. Kadang enggak gitu. Nah ini, rasa, tadi balik itu, di rasa memiliki sama tanggung jawabnya kurang. Tanggung jawab terhadap lingkungan, rasa mengakui terhadap lingkungan. Padahal kalau lingkungannya kotor, lingkungannya buruk, bisa jadi nanti malah jadi hama dan penyakit, virus, kayak waktu covid itu kan. Akhirnya yang dirugikan ya, diri sendiri juga, gitu.
Udah digaji kan orangnya. Aduh, miris juga ya. Mhm. Oke oke. Oke. Wah. Mhm. Iya. Semua orang ya?